Allora, io sono sempre stato uno un pò iperattivo, quindi da bambino mi capitava che non dormivo perché mi mi sentivo agitato, mi svegliavo, andavo in giro per casa, ehm, per cui è una cosa per me purtroppo <scoffs> che c'era tanto. Adesso va beh ovviamente io vado verso i 30, per cui, ehm, sono un po' più più anziano da questo punto di vista. Ehm, sì, però comunque mi sento lo stesso bello irrequieto. Ecco. <smacks lips> è come se avessi un tamburo dentro che ogni tanto <sucks teeth> si mette a picchiare e e quindi mi agito.
Mh-mh. <chuckles> <chuckles> "Calmo" tra virgolette. Okay. Ho capito. Mh-mh, mh. <chuckles> E quando eri piccoli piccolo come facevi? Cioè, magari i tuoi genitori ti aiutavano in qualche modo, oppure, ecco ti lasciavano fare?
Eh, allora mia mamma aveva studiato questa questo trucchetto per cui mi faceva fare un sacco di sport, mi faceva fare 2, 3 sport, ehm, a settimana
Mh.
ehm, tutti diversi e in questo modo arrivavo a sera che ero distrutto dagli allenamenti e e così non le sfasciavo casa, cioè ogni ogni ogni volta doveva inventarsi qualcosa per tenermi buono.
<chuckles> Okay. Quindi diciamo che per te l'allenamento è stata una salvezza, no?
Eh sì, ho fatto un sacco di sport tutti diversi <sucks teeth> e poi ovviamente questo faceva bene anche al mio fisico, ehm, e mi serviva principalmente per farmi scaricare le batterie, perché se no ogni volta v a casa combinavo macelli. <chuckles>
<chuckles> Chiaro, chiaro, immagino, e posso immaginare. Ma, ti è capitato n mai invece di rimanere sveglio proprio tutta la notte?
Sì. Sì sì sì. ver Sì, mi è capitato qualche volta ed è bruttissimo, cioè, ehm, quando succede è proprio una cosa che non auguro a nessuno, è proprio bru
Mh. Cioè, ma che succede? Mhmm, co cosa senti dentro?
<smacks lips> Eh, magari quando sono agitato per qualcosa, mhmm, quando l'agitazione, lo stress, <sucks teeth> quando magari sai che al lavoro s sarà una giornata pesante, che ci sono i capi, ehm, che c'è qualcuno di importante, c'è tanto lavoro, e magari vado in sbattimento la sera prima e e, poi il giorno dopo sono più stanco.
Mh. Mh-mh. Okay, però lì per lì, proprio nel momento in cui non riesci a dormire ti senti irrequieto, ehm, oppure magari, non so ti viene voglia <sucks teeth> di fare cose, cioè ti se ti senti più eccitato magari?
Ehm, no, no, no, solo cioè diciamo che cerco di di di di rimettermi a dormire, ehm, però purtroppo non sempre non sempre riesco, e e e e quindi poi l'effetto desiderato è l'opposto, cioè a a aumento lo stress, mi agito e e non si dorme più.
Mh-mh.

E n onestamente non non conosco questi trattamenti, quindi io non sono andato. Ehm, ci sono adesso ci sono le gommine di melatonina
Okay. Ah-ah.
ehm, che si possono prendere, che insomma, mhmm, ti aiutano un po' a rilassarti e ehm, però anche quelle lì non è che facciano miracoli, eh, io ogni tanto la prendo adesso forse qualche giorno che non la prendo, ehm, e però sì magari un po' ti ti inducono il sonno p cioè, ti ti fanno rilassare sostanzialmente.
N ho capito. E la mattina dopo come va? Cioè, noti miglioramenti? Se ti va raccontami com'era prima, ehm, di iniziare questa routine, e e come va adesso insomma.